Ya, inanmadı. Ba beni hatta bir anda engelledi gibi bir şey, yani hiçbir yerden ulaşamıyordum ona. Eee, okuldan da ayrılmış. Çok garipti, yani, benim için bu birazcık, eee, gerçek dışıydı yani.
A! Şaşırtıcı oldu, benim için de şaşırtıcı oldu şu anda. Hikâyenin sonunu bu şekilde beklemiyordum.
<chuckles> Evet, ben de beklemiyordum. Zaten ailesiyle birazcık sıkıntıları vardı. Hani, eee, babasının kesinlikle o çocuğu öğrenmemesi gerekiyormuş, bilmiyorum. Hani, annesi de aslında çok, böyle, tatlı bir kadın gibiydi dışarıdan görün göründüğü kadarıyla ama tabii ailenin içinde neler dönüyor bilemeyiz. Ben o kızı bir daha hiçbir yerde görmedim. Eee, o çocukla da ayrıldılar, hâliyle. Eee, ondan sonra, eee, bir olay daha var. Bu da benimle alakalı bir hikâye, Gerçeği söylemek için, hani, beklenmemesi gerektiğini anlatan bir hikâye. Ben, eee, bir Erasmus projesine gidecektim Almanya'da, Hamburg'ta ve onun toplantısına katılacaktım ama toplantıya, eee, katılacağım günle s eski sevgilimle yapacağım tatilin başlayacağı gün aynı gündü. Ve
Hı hı. Tabii. Evet. Evet, nedir? Hı hı. Ha, denk gelişe bak.
Evet, benim böyle kritik bir karar vermem gerekiyordu orada ve, hani, eee, işte, gözler artık kör müdür? Nereme kaçmış o gözler, bilmiyorum ama
Hı hı. Ay! Yoksa, yoksa t tahmin ettiğim gibi olmasın lütfen. Eee, duyg şeyi Mantık mı, eee, duygular mı ön plana çıktı? Hangisini seçtin?
<chuckles> I kesinlikle. Hani, eee, aslında mantığı seçmeyi isterdim ama ilk başta duyguları seçtim. Dedim ki, "Hani, tatile gidiyorum, eee, toplantıya katılamayacağım." dedim.
Gözü kör olan biri varsa o da sensin şu anda. <chuckles> Evet. Hı hı.
Ay, yok, yok. Dinle, bak, işte, "Toplantıya, eee, katılamam." dedim. Bana dediler ki, "O zaman biz senin yerine başkasını seçtik, kusura bakma." Ben dedim, "Ne? Yani, eee, ben bunun bu kadar önemli toplantı olduğunu bilseydim kesinlikle katılırdım. İşte, eee, tatile çıkacaktım. Kusura bakmayın, tekrar bir şansım yok mu?" falan. Ben bayağı irdeledim. Neyse ki toplantıyı erkene aldılar. <chuckles>
Hı hı. Imm. Evet. A! A ama bir şey söyleyeyim mi? Senin için toplantı tarihini mi değiştirdiler, o zaman?
Ya, zaten bu böyle çok büyük bir toplantı değildi yani. Bildiğin Erasmus gibi bir proje değil, biraz daha küçüğü. Yani, böyle, değişim programı gibi, farklı kültürlerden insanlar geliyor. Bir farkındalık projesi yapıyorsun. O da, işte, daha az plastik, daha çok, eee, işte, ney? Eee, sağlık gibi bir projeydi. O yüzden de böyle, hani, eee, nasıl diyeyim? Arkadaşlarına bir toplantı yapacak olursun, işte, böyle, "Okula gelin, orada buluşalım." gibi bir şey olur ya. Ben öyle zannettim ki öyleydi de, hani, gittim ben o toplantıya. "Gerçekten bu muydu? Oh! İyi ki gitmişim." dedim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Ama bu kadar <chuckles> Ama peki bu yaşadığın, eee, olaydan sonra bir ders çıkardın mı? Yani, şimdi, eee, o geriye dönsen ka ya da ileride yine buna benzer bir, eee, durum söz konusu olursa neyi seçersin? Yani pişman olmamak için bir, eee, üzerine düşünür müsün?
Kesinlikle.